Ang turo sa kanila is, "Dito ka, dito kami ang pamilya mo, ito dito ka, kami sekta, kami 'yong kami 'yong ano mo, 'yong mas" Alam mo 'yon? Parang nabalewala, na set aside na kaming pamilya.
Ay! Opo. Ayun, lang po 'no? Medyo, dapat
'Yon ang turo sa kanila, hindi ko alam sa iba, kung papaano ang turo.
Dapat po ano, eh, hindi talaga opo, nando'n na na may paniniwala tayo. Pero siyempre yung personal po na ano hindi naman po dapat nilang sakupin yung personal na pamumuhay nung 1 tao. Kasi 'di ba, sa atin po naman bilang Katoliko, hindi naman hindi naman po tayo pinagbabawalan na makipagkaibigan sa ibang sekta, sa ibang relihiyon. Ang sabi pa nga po sa Bibliya, eh, tayo'y magmahalan kahit po nasa ibang
Hmm. Ah. Ni ni Oo, nanghi Totoo yan! Sa ibang relihiyon, oo, mm. Ma kaaway mo nga mahalin mo, eh.
Opo 'yon, ganon nga po, 'di ba? Kaya talagang minsan yung may mga ibang sekta din po talaga lalo na po yung mga bago. Kasi siyempre hangga't maaari po yung makakahi mga gusto nilang manghikayat ng tao. Okey lang naman po manghikayat sila, basta kung ano lang po yung sinabi 'no, sa Bibliya. Pero yung siyempre iba siyempre mga ibang pastor po binibigyang po nila na binibigyan po nila ng ibang interpretasyon yung ano, eh, kaya talaga ang nangyayari, eh opo, kaya ang nangyayari po, eh, ayun ayun nga po katulad din ng nabanggit niyo, eh, imbis na
'Di ba? Mm, mahalin. Mm. Oo. Oo, depende sa pastor, mhm. <chuckles> Yung bibliya, 'no? 'No, Iba yung Eh, sa kanila kasi, 'di ba, kung babasahin mo kasi yung Bibliya sabi, "Iwanan mo 'yong kayamanan mo at sumama ka sa'kin."
Opo.